Naalala ngayon, oo nga 'no, mayro'n pala akong blender. Puwede ko nga siyang gamitin na, ano, alam mo 'yon, gumawa ng at least, alam mo 'yon, every other day ng, ano, ng mag blend ng ng juice or ng ng mga prutas. Sa kahit papaano 'di na ako mag-resort kasi mahilig din kasi talaga ako sa, ano, sa mga matatamis na inumin, ganiyan. So might as well mag-ano nalang ako, piliin ko nalang 'yong mga prutas na matatamis din and then gawing juice. Wala naman talagang problema sa 'kin kasi 'yong father ko gano'n din 'yong ginagawa niya dati, nakikita ko, nag-invest talaga 'yon sa, ano, sa blender, alam mo 'yong mga ina-advertise pa sa TV dati tapos tatawag ka para bumili, ganiyan. So gano'n pa 'yong level of ano, 'di ba, online shopping dati, TV shopping ganiyan. So ayun oo nga, ano, ah, gagawin ko 'yon. Para at least, kahit papaano mayro'n na akong stock do'n sa, ano, sa ref ko na anytime na gusto kong uminom ng matamis, mayro'n akong mahuhugot na healthier option and then gusto ko rin 'yong binanggit mo kanina na, ano, na mag-slice na siguro ang gagawin ko nalang, eh, mag-i-invest ak
Mm. Mm. <chuckles> Oo. Oo, oo. Mm.
mag-i-invest ako sa, ano, sa may mga airtight na, ano, na containers para at least, kahit papaano, kahit nasa fridge siya, fresh pa rin siya kasi hindi siya napapasukan ng, alam mo 'yon, ng hangin, ganiyan. So, sige umumpisahan ko 'yon, maglilista ako mamaya after nating mag-usap ng mga puwede kong bilhin na i-prepare at the same time, ahead of time. Ah, kahit papaano, alam mo 'yon ma-monitor ko rin 'yong oo, 'yong mga ingredients na, ano, alam mo 'yon bibilhin ko at inilalagay ko, eh, okey, 'di ba? Hindi ako magwo-worry na, ah, basta-basta lang o pekeng pagkain 'yong kakainin ko, 'di ba?
Mm. Tama. Hmm. Oo. Oo, slice mo na. Mm.